はい。その、はい。
確かにね、そうですよね。あの、ええ、あ、た確かに、あの、電気自動車が環境にいいからって言って、それをころっと変えていったら、変えることによって、すごく、ま、環境に負荷がかかってしまって、なんか、かえって環境に悪いっていうことになっちゃいますもんね。
はい。 うん。 うん、そうなんそうなんです。 その通りです。で、あの、僕は今アメリカの中西部に住んでるんですけど、あの、もうほんと古い車をね、皆さんね、ちゃんと、修理して復活させたり手入れして。ちゃん、乗ってるんですよ。で、僕に言わすと、この人達の方が全然環境に優しい行動をしてるんじゃないか、思う訳です。
うん。 ええ。 ええ。 ああ、ええ。 うーん。はいはい。 <laughs> そうです。そうかもしれないですね、うん。
はい。ぜ本人たち気づいてるかどうか知らないんすけど。あの、じゃあ、もう新しい電気自動車に変えちゃいますとかそんなことじゃなくて、もうちゃんと古いのをちゃんと最後まで使うっていう。
ええ。 ええ。 うん、ううううん。
はい。でも、大量生産大量消費に結構こう抗うというか、ちゃんと古いのをしっかり最後まで使えなくなるまで使うっていう。僕に言わすとはい、そうなんですよ。使い切る。もう本当使えなくなるまで使い切るっていう感じで。
ええ。 うん。 使い切るっていうことですよね。うん。 うーん、うん。
もうあのね、はい。
なるほどね。そしたら、どどうですか？親御さんはもうちゃんと納得してました？